Não, no fundo ele entende, ele só acha assim, fala: “Você fica jogando essa caixa”, porque, eh, a gente começa, eh, a comprar mais toalhas de banho pra visitas, roupas de cama, e a e aí as coisas estão, eh, acumulando assim, né, estão não não assim, são coisas necessárias. Mas aí eu falo: “Ai, meu Deus, não cabe a caixinha da toalha aqui tem a caixinha da minha avó, né.”, e e aí por isso, assim, né. Mas ele fala: “Puxa, doa isso, você vai ficar mais feliz”, mas é uma dúvida.
Olha. Sim. Ok. Vamos lá então, vamos lá, eh Eh, a caixa tem o quê? 1 metro, meio metro, como é? Largura.
Não, ela é como, deixa eu ver, ela tem altura, mais ou menos, pra assim, pra falar em num falar em cent assim uns 30 por 20, assim, 30 de largura 20 de altura, mais ou menos assim.
30 por 20. Ah então olha olha, desculpa, mas isso não isso aí não ocupa espaço, eh, ela, essa caixa é importante, tanto é a caixa quanto o que está dentro, é a memória da tua avó. Eh, o que você poderia fazer é tentar não acumular mais nada, assim, que, eh, por exemplo, é um presente que ela te deu, é o conjunto, eu eu eu
Guarda. <laughs> É. É. É. Ela me destinou isso, né, é verdade. Por mais que eu não use, e é porque porque, assim, a minha dúvida está nisso, eu não uso, eu nunca vou pôr aquele reloginho, não, não, assim, não tem nada a ver com o meu estilo. Ah, não tem um reloginho, aqueles reloginho de de de senhorinha, sabe, pequenininho. Porque essa era a minha dúvida, eu falei: “Imagina”, porque minha avó era muito vaidosa, muito. Eu eu o que passa na minha cabeça é assim: “Imagina em um asilo uma senhorinha tão vaidosa como minha avó”, eu imagino minha avó num asilo, né, e chegar esse brinquinho e esse reloginho, o quanto ela não ficaria feliz de usar, né. Então, alguma coisa que eu penso, assim, é é algo que está parado aqui, que o relógio nem deve ter mais bateria e tal.
E, é. Ó, você usa as bijuterias? Mas e por que que você não Ah, mas us usa pra Eu entendo. Eu entendo. É o Exatamente. Olha só, deixa eu te falar deixa eu te falar, você está equivocada.